Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a, en fait, qu'est-ce que ça a comment ça a résonné chez toi, finalement, OK, en fait, avec ChatGPT, si je t'écoute maintenant, ni dermato, ni, heu, thérapeutes n'auront de travail, finalement? <chuckles> Ils vont tous être au chômage parce qu'il semble efficace pour le coup mais alors
Mmh mh. C'est ça, c'est ça. <chuckles> Je sais, c'est ça qui fait peur, en vrai, ouais. Franchement, en vrai, ça fait un peu peur mais ouais.
J'ai quand même une petite question parce que, bon, on parle de de tous les aspects positifs, heu, de ces choses-là, heu heu, mais hem, l'IA par exemple, puisque c'est quelque chose qui qui qui t'intéresse beaucoup, j'ai l'impression, heu, quels sont pour toi ses, heu, bah, ses inconvénients parce que ça peut pas être tout beau, tu vois, il y a forcément des choses
Ouais, ouais. Non, mais tu as je pense que tu fais ouais, c'est c'est c'est une, heu, une question super pertinente pour le coup, hem, je t enfin, je trouve que, ouais, il y a quand même il faut connaître les limites, en fait, heu, parce que du coup, heu, tu sais, alors c'est super facile de s'emballer et je pense que tu l'entends que je me suis emballée à plusieurs reprises.
Mmh mh.
Heu, mais heu, en fait, je me dis, heu: «Il faut pas oublier que c'est une technologie qui est là pour générer, en fait, genre, du texte», heu, genre, ça, c'est son principe, tu vois, donc il faut pas prendre tout ce que ça dit, pour, heu, pour une vérité, en fait, parce que, genre, heu, juste, heu et heu et et du coup, avec ça, heu, je trouve que c'est super important de pas perdre son esprit critique parce qu'en fait, je pense que quand tu as pas envie de réfléchir, tu vas tu tapes vite fait, tu poses la question, il va te donner une réponse et tu vas être en mode «OK, bah, vas-y, c'est bon», alors que, bah ouais.
Oui. Prendre ça pour ouais, bah, oui. Eh ouais. Oui. C'est une facil Ouais, alors que parfois, heu, voilà, quoi. Mmh mh. Ouais, je comprends ce que tu
Bah et alors que ça ça, ça sait pas, tu vois?
Ouais. J'ai pu, tu sais, en parlant justement d'IA, heu, j'ai pu voir certaines conversations que des gens avaient avec l'IA et je peux t'assurer qu'il y a des choses qui m'ont quand même, heu